อืม อ๋อ 6 โมงเย็นถึง เที่ยงคืน เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็น งานออนไลน์ที่ดีที่สุดนะครับ แต่ว่าอันนี้ผมถามก่อนนะครับ ว่า คุณเนี่ยมีทักษะ หรือประสบการณ์อะไรที่สามารถที่จะใช้ได้ ในการ เอ่อ ทำรายได้เสริม ตรงนี้ไหมครับ?
อ๋อ อะไรนะคะ? ขออีกทีนะคะ ไม่เข้าใจอะค่ะ
เนี่ย คุณมี คุณมี ทักษะ หรือความเก่ง หรือประสบการณ์อะไรไหม ครับที่สามารถที่จะเอามาใช้ในรายได้เสริมอะครับ อย่างเช่น คุณอาจจะ เขียนโคดเก่งใช่ไหม แล้วคุณ ก็อาจจะทำรายได้เสริมเกี่ยวกับ อา freelance เกี่ยวกับการเขียนโคด อะไรพวกนี้อะครับ อา
โอ๊ย ไม่ เป็นเลยอะ โคดอะไรยังไม่รู้เลย มีแต่โคด "โอเคนะคะ" ได้แค่โคดนี้โคดเดียวเลยอะค่ะ ถ้าโคด อื่นนะ ไม่ได้ เทยค่ะ
เออ ใช่ เออ ไม่ใช่นะครับ เอา อ เอาทักษะ อะไรก็ได้อะครับที่คุณ มีเนี่ย มีไหมครับผม?
เอ่อ ต้อ ก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดการขาย แล้วก็การใช้เสียงอะค่ะ อืม หมายถึงว่าแบบ เออ ไม่ได้เป็นนักร้องถึงขั้นโอเปรานะ แบบ เอ่อ ก็ประมาณที่แบบ อย่างตอนนี้ก็เพลงอะไรอะ Jingle Bells Jingle Bells อะไรอย่างเงี้ย นึก ออกไหมคะ <chuckles> โอ้ หรือว่า จุงกาเบนดีล่ะ จุงกาเบน ๆ ๆ จิงเกิลเบน อะไรอย่างงี้ดีไหม? <chuckles>
อือ ๆ ๆ ๆ อืม Jingle Bells นะครับ อืม อันนี้ก็น่าสนใจ ห <laughs> อ อันนี้ก็น่าเอ็นดูนะครับ <laughs> แบบนี้ก็ได้นะ <laughs> แต่ ครับผม เข้าใจครับ
<chuckles> แก่แล้ว ไง มันจะไม่ Jingle Bells แล้วไง แก่แล้ว ต้องจูงกระเบนแทนน่ะค่ะ